Rồi, mình hiểu, cái đó là tâm lý chung của tất cả con người thôi, chứ không phải là riêng mình một mình bạn đâu. Cho nên á là, thôi bạn cũng đừng có tự trách về vấn đề đó, nhưng mà bạn biết sao không? Là á hả, tại vì mỗi người một cuộc sống mà, cho nên là bạn cũng nên là tôn trọng cái khoảng thời gian của người đó và cũng là như là tôn trọng cái khoảng thời gian của bạn nữa. Đó, tại sao mình nói như thế? Tại vì cái việc giữ liên lạc là quá trình hai chiều, nhưng nhịp độ của mỗi người là khác nhau, bạn hiểu hông? Là cái một cách nhẹ nhàng hơn á là bạn chủ động, nhưng mà không có cần phải áp lực. Ví dụ như là bạn nhắn với tâm thế là mình chia sẻ nè, mình muốn, ơ, ơ, mình muốn, ơ, nói về một cái chủ đề gì đó, chứ không phải là bạn phải đợi để người ta phản hồi lại bạn ngay. Đó. Tại vì nếu mà bạn nhắn xong thì bạn có hay có thói quen là nhìn vào điện thoại không bạn? Kiểu như mình chờ luôn ấy. <laughs>
Ờ, vậy ha? Sao á bạn? Ờ. Vậy ha? Ờ! Mình hiểu. À! Ô kê nha. Ừ! Có chứ bạn. Trời đất ơi, tại vì là mình mình luôn luôn rơi vào cái cái, kiểu, là mình muốn tâm sự, mình muốn chia sẻ, mình muốn nói chuyện ấy, thế là lúc nào mình cũng bị hóng điện thoại ấy bạn. Ừm
Ừ. Đó, rồi, mình biết rồi. Trời ơi, cái vấn đề là á hả, nếu như mà bạn cứ nhìn vào điện thoại, bạn cứ hóng á là khiến bạn mệt hơn thôi, chứ không có phải là khiến họ khó chịu đâu. <laughs> Ví dụ như là bạn có thể những cái tin nhắn mở á, kiểu như là, không đòi hỏi phản hồi liền, ví dụ như là, ờ: "Mình chỉ muốn hỏi thăm rồi khi nào rảnh thì, à, mày trả lời tao cũng được" hoặc là: "Khi nào rảnh thì bạn trả lời mình nha." Đó, thì nó cũng sẽ tự nhiên và dễ thở hơn. Ừm.
Ồ. Vậy ấy hả? Ừm. À. Mình hiểu rồi nè. Ừm, ô kê. Tức là bây giờ mình
Đó, thì bạn thấy bạn làm được cái đó hông? <laughs>
Chắc là được đấy. Coi như là bây giờ nếu như mà mình có chuyện gì cần chia sẻ, đúng không, thì mình cũng không nhất thiết là, kiểu: "Ê lô, mày ở đó không?" đợi người ta trả lời rồi mới chia sẻ, mà bây giờ mình cứ chia sẻ luôn. Còn xong rồi mình có thể kết lại bằng một cái câu là: "Ừ đấy, tao chia sẻ xong rồi, khi nào mà mày rảnh tay thì hai mình nói chuyện." kiểu kiểu như vậy. Có cái vấn đề gì thì mình cứ cho người ta biết trước, sau đó thì mình cũng đưa ra một cái sự lựa chọn cho người ta là: "Ừ, chả biết là mày có bận hay không, mà khi nào khi nào mà rảnh tay thì lại nhớ đến tao, lại nhắn tin cho tao nhé!" kiểu vậy ha? Ừm. Cũng được nè.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đó. <laughs> Đó, tại vì á, bạn cũng chia sẻ là bạn luôn là người nhắn trước, đúng không? Tại vì bạn rảnh hơn. Nhưng mà có khi nào là những người bạn của bạn có nhắn trước với bạn không ấy?
Đúng á bạn.